Umiiyak ako no'n. Nagsabi ako do'n sa kaibigan ko kaibigan ko na babae, sabi ko "Hala, ayoko na." gan'yan parang alam mo 'yon, umiiyak ako no'n kasi pakiramdam ko nabastos ako, gan'yan. Tapos mm, 'tas sina
Hala, oo. Ah, oo. Talaga na ano valid naman yung nararamdaman mo nun.
oo, ta's sinabi ko sa kan'ya, sabi ko "Ba't mo ginawa 'yon?" sabi ko sa kan'ya tapos sabi alam mo ang sagot niya? "Bakit? Nobya naman kita", Sabi ko "Hindi porket nobya mo 'ko gagawin mo na sa akin lahat ng gusto mo. Hindi" sabi ko "Katawan ko 'to." sabi ko "Katawan ko 'to. Hindi naman to sa'yo." sabi ko "Nobya mo 'ko oo, pero katawan ko 'to." sabi ko sa kanya "Wala kang karapatan sa katawan ko." sabi ko sa kanya. So, parang nag-sorry naman siya. Una nagalit pa siya ta's kalaunan nag oo, nagalit pa siya ang kapal ng mukha. <laughs> Tapos, <chuckles> tapos nag-sorry siya kinalaunan pero buo na yung loob ko na "Ay ayoko na." <chuckles> Eh, Ayoko na, <chuckles> ganun.
Mm. Mm. Totoo 'yan, mm. Oo. Oo. Ay, gusto ko nagalit pa siya. <chuckles> Oo nga, eh. <chuckles> Kaya nga, eh. 'Yung reaction kasi niya di ba yung
Oo. Do'n pa lang parang "Ay, ayoko na", gan'yan. Totoo, na parang na parang alam mo ba ang nasa isip ko no'n "hala pa'no pala kung 'di ako nakipaghiwalay diyan baka mamaya nabuntis na ako ng wala sa oras nag-aaral pa ako", gan'yan. Gano'n 'yong ano nasa isip ko. Kasi yung hindi nga niya ako kayang respetuhin. Na-biruin mo yun ha nasa kalsada kami naglalakad kami no'n ha, parang sinubukan niya akong halikan. Paano kapag kaming dalawa na lang mag-isa, 'di ba? Ano na lang 'yong kaya niyang gawin sa akin. So ang daming negative thoughts na pumapasok sa isip ko that time. Sabi ko ay "Ayoko" gan'yan kaya sa
Ay hirap nun. Buti na lang din. Touch bullet. <chuckles> Ay oo ang hirap nun. Mm. Totoo, oo. Ay oo. Nakaka-pagod yun, 'no? Mm, kaya nga, eh. Buti na lang pinoprotektahan mo sarili mo.
Oo. Sabi ko, "naku, ayoko" gan'yan. Nagtanong pa ako sa kaibigan ko, sabi ko "Paano ba makipag-break?" <laughs> "Paano makipag-break?" <laughs> ganun nagtanong pa ako kasi sabi ko Ta's natawa siya sabi niya "Sabihin mo lang na ano ganito gan'yan na parang" Oo, ganun na parang edi sinabi ko. Ang dami ko pang paligoy-ligoy nun. Sabi ko pa sa kan'ya ano. Hmm. Sabi ko pa pero ang na-proud ako sa sarili ko. Alam mo ba yung kaibigan kung 'yon, hindi pa siya nagkaka-boyfriend, ah. <giggles> Sa kan'ya ako nagku-kuwento. <laughs> Oo.
<chuckles> Gusto ko yan. "Ayoko na." ganun. <laughs> Oo. Ang hirap ta's sasabihin, eh. Ay naman, mm. Ay. G yung mga single talaga 'no? Yung mga single talaga yung magaling sa advice hindi ko alam bakit ganun. <chuckles>
Oo. kaya nga, eh. Tapos ang nakakatawa pa sabi niya pa sakin nung na-kwento ko yung sabi niya. <tsk> "hay nako mag move on ka na ngayon palang" sabi nya. <laughs> 'Di pa ako na di pa ako nakikipag-break magmo-move on na daw. Sabi, "Mag-move on ka na ngayon pa lang." sabi. <laughs> Ta's natawa ko sabi oo, pero nung alam mo ba nung nakipag-break ako dun sa ex ko? Wala lang. Hindi ako umiyak or anything pakiramdam ko free na ako. Ganun. Ganun yung pakiramdam ko.
<chuckles> Gusto ko yun. <chuckles> Oo unahan mo na. <chuckles> Advance siya mag-isip 'no? <laughs> Mm. Ay, ah, baka 'di hindi talaga meant, kasi baka nararamdaman mo rin siguro na.
Oo.